Bella perché è stato fatto senza
Eh sì, sì, ci ha messo in ginocchio un bel po' di nazioni. Cioè, è un evento, isolato, capito, quindi mi p mi sarebbe piaciuto.
violenz Sì, sì, s o Padre Pio o Gesù.
<chuckles> Okay. <clears throat> Okay.
No, veramente, nel senso sì, sì comunque sono personaggi storici, cioè.
Curioso, curioso, curioso, curioso. Curioso. Eh, no, solo personaggi storici. Eh, ma dico vabbè, comunque è stato un piacere. Ehm, ci ribecchiamo. Ciao.
Anche per me. Ciao, grazie. Alla prossima.